Слушай, а ты можешь вспомнить какой-то момент, когда вот ты, э, может, ты где-то находилась и вот так вот глубоко вздохнула и поняла, что это мой дом?
Получи Каждый раз, когда я на на самолёте приземляюсь в Сан-Франциско, я просто я просто, э, благодарю бога за то, что он мне показал это место, и я, э, я его обожаю. Пр просто даже вот я сверху на землю смотрю и и думаю "Какая красота, как какая красота". <laughs>
Я здесь Э, во. <laughs> Класс. Это мой дом. Обожаю себя, да? Как здесь круто. <laughs> Класс. Это безумно к
Вот, ну, Минск прекрасен по-своему, но такой в этой, э, своей постсоветской, э, серой, эм <grunts> а се в се в сером холоде, но, <chuckles> да, да, но но Калифорния- это любовь. Поэтому
Серой серости. <laughs> М-да. Это любовь, которая, да, занимает место в сердечке. Я знаю, о чём ты говоришь. А, у нас родственники в Калифорнии, поэтому я туда, когда прилетаю, я с такой любов и мы всегда зимой туда прилетаем. Поэтому
Мгм. Да? Ну, у нас же классно, скажи? <laughs>
У вас очень классно! <laughs> Я, кстати, сок скоро там тоже буду. <laughs> Да, поэтому
О да? В Сан-Франциско или Лос-Анджелес?
Э, да, о около Сан-Франциско, да.